Como a tecnologia mudou o seu jeito de aprender?
Olha, eu acredito que de várias formas, né, primeiramente, eu lembro que eu sou da época, de que a internet ainda não era tão famosa, para estudar, né, então você tinha que debruçar ali nos livros, perguntar dos professores.
Aham. <laughs> Sim, você tinha que na biblioteca ler no papel, né?
Exatamente. Então, eu acho que a internet, ela ajudou muito porque ela facilitou, né. Agora quando a gente tem uma dúvida, a gente tem muitas opções, né, de pessoas, professores que, eh, podem te a p te a te ensinar de um jeito diferente, né, então eu acho que facilitou bastante.
Uhum. Claro, claro. É é até curioso você comentar que, hoje a internet ela é um lugar ela não é mais um lugar, né, ela é uma coisa que está presente até dentro do nosso bolso, vamos dizer, assim. Antigamente, a gente tinha que sentar na frente do computador e abrir e ligar o CPU ali, ficar umas horas, e depois você fechava, e aquele mundo ficava ali, né. E hoje é completamente diferente.
Sim, sim. É, exatamente. Aham.